Jadi me wa kapannya itu kan yang zaman aku punya jet ski ya berarti sekitar mungkin aku zamannya SMA-lah ya, SMA, kuliah sudah cukup lama juga ya, adalah 10, 15 tahun yang lalu gitu ya. Nah itu kapannya, kalau itunya sih dis direncanakan atau enggak, kayaknya aku sudah beberapa kali ke sana kan ya, aku bilang dua minggu se nah, ketika ketika sudah beberapa kali itu penasaran Kak, "Itu apa sih yah, Pih?" aku tanya gitu. "Pulau apaan sih?" gitu, ya sudah coba saja gitu kan maksudnya, eee, beranilah, harus berani cowok ini kan, naik jet ski aja ke sono tuh, eee, ini. Ya udah akhirnya aku naik jet ski tuh. Pertama, 2 kali sekali, 2 kali itu masih ngelilingin doang Kak, ngelilingin doang, ngelihat-ngelihatin gitu kan, akhirnya <chuckles> setelah ke-3, ke-4 kayaknya papa aku, sama temen gitu aku lupa, apa sama temen, berhenti taruh jet ski, ya kita jang iya turun, kita jangkarin gitu, maksudnya, eee, parkir, turun kita, dan, eee, ya keliling-keliling tipislah ya, 1 jam-an gitu kayaknya aku coba lihat 1 jam-an ya, eee, lihat-lihat lah ini. Wuh ngelihat ada yang biawak, babi hutan, gitu ada Kak, masih gitu, beneran.
Aha. Oh. Oke oke. Turun. Oh. Tapi lumayan besar pulaunyakah? Atau
Lumayan lumayan lumayanlah ada oh ya jaraknya ke mhm, yang jaraknya juga tadi Kakak nanya, eee, jaraknya nggak begitu jauh dari si, eee, Kepulauan Bidadari, sekitar paling 10, 15 menit gitu. Kalau kilometernya aku tidak tahu ya, cuman maksudnya ya sekitar 10, 15 menit lah naik jet ski. Mmm.
Pulau-pulau kecil yang cuman Aha. Oh oke oke. Iya iya iya Oke oke, berarti berarti bukan pulau yang ini ya, kan suka ada kan ya pulau yang timbul kalau lagi nggak pasang doang gitu, cuman kalau pasang ilang lagi, kan ada yang kayak gitu tuh.
Begitu. Oh. Oh, heeh. <chuckles> Eee eee, mungkin ini ya, mungkin kalau kalau kalau di luar aku gak tahu ya, mungkin ada yang kayak, eee, sedikit kalau pasang tuh gak kelihatan kali, gak kelihatan aja mungkin, bukan sampai hilang yang bener-bener heeh, kemakan gitu bukan heeh gak kelihatan dari jauh, enggak sih, ini sih kelihatan sih Kak sebenarnya, gitu. Cuman ya karena enggak berpenghuni, kadang-kadang orang datang buat mancing paling gitu dari dari dari sisi pantainya gitu aja sih. Jadi enggak ada enggak ada yang tinggalin, mhm.
Itu bukan berarti ya? Iya iya iya iya. Aha. Oke.

Nah, aku ada pertanyaan nih.
Apa tuh, Kak?
<chuckles> Kamu tahu nggak sih, eee, soal istilah-istilah zaman sekarang yang lagi be kayaknya itu kayaknya udah lumayan lama sih, gak zaman sekarang banget. Istilah-istilah hidden gem?
Apa tuh? Iya, tahu banget. Memang aku suka jalan-jalan juga lagi. Iya iya. Paham.
Oke. Nah, cocok nih. Berarti kamu pernah dong, nemuin tempat-tempat tersembunyi yang banyak orang nggak tahu atau hidden gem itu?
Hidden gem atau enggak, eee, apa ya, tempat yang memang enggak se anti mainstream gitu ya Kak ya, enggak umum gitu mungkin ya, terkanya mhm.
Iya iya, bu iya, anti-mainstream karena belum banyak orang tahu kan?
Iya, gitu, eee, mungkin memang buat semua orang menarik atau enggak belum tentu ya Kak ya, menu mungkin menurut selera gitu ya cu mhm. Jadi, eee, mungkin ada beberapa sih Kak ada di luar negeri, ada juga yang di dalam negeri nih Kak, mau yang di mana dulu nih mungkin mulainya nih?
Aha. Betul. Dih, keren nih keren nih, eee, dalam negeri dulu deh gitu, biar bisa lebih relate. <laughs>
<chuckles> Ada dua tiga cerita, dalam negeri, oke. Oke, kalau dalam negeri sih kebetulan aku, eee, kan anaknya suka dari kecil dibawa sama papa aku, eee, ke pulau gitu ya Kak ya aku tinggal di Jakarta, jadi ke Pulau Seribu cukup dekat lah, aku punya kendaraan jetski juga dulu gitu kan.
Mhm.
Nah, jadi, eee, setiap minggu atau 2 minggu sekali main Kak, turunin jetski gitu, nah itu ada satu pulau nggak berpenghuni, Kak.